بصراحة كده، أنا عندي مشكلة مش مش عارف بصراحة إحترت مش لاقي لها حل خالص، يعني بجد أنا غُلُبت في الموضوع ده. أنا مش عارف أوازن ما بين شغلي ومسؤولية إن أنا أهتم بوالدي، آآ والدي عايش معايا في البيت، آآ و <tsk> ويعني إحنا الاتنين عايشين مع بعض، أخواتي سافرو آآ و والدتي متوفية، فأنا قاعد أنا ووالدي، وأنا يعني مُتحمل مسؤوليته، رعايته، الأدوية بتاعته، الأكل، الشرب، ومش عارف م بالاقي نفسي كده يعني مش عارف أوفق لا ما بين شغلي، باروح شغلي متأخر، باروح شغلي طول الوقت لازم أتصل بوالدي، حاسس طول الوقت بالي مشغول، حتى مش عارف أركّز في الشغل. مش بالاقي وقت كتير لما باروّح كده مثلًا بيبقى مطلوب مني إن أنا فيه حاجات أسلّمها، ما باعرفش مش بالاقي وقت حتى إن أنا أعمل حاجة في البيت. و والموضوع ده بصراحة مضايقني أوي وخ يعني ومخليني متلغبط وموضوع عدم التوازن ده مضايقني أوي، وبصراحة كنت حابب أتكلم معاك كده، لو تنصحني بحاجة أعملها عشان أتخلص من المشكلة دي.
يعني قد إيه أنتَ بتحس بضغط وفعلًا بتمُر ب آآ ب يعني بمجهود كبير أوي أنتَ بتبذله سواء في ال في ال في الشغل أو في رعاية يعني آآ، آآ والدك والأسرة اللي عندك في البيت، وقد إيه أنتَ بيبقي هش حتى بالك مشغول حتى لو أنتَ مش معاهم، أو آآ وأنتَ مثلًا بره، وبتبقى يعني ع على بالك إن أنتَ يعني تهتم بيهم، وتكلمهم، وتعرف الأخبار بتاعتهم أول بأول، آآ و ودي مسؤولية كبيرة فعلًا، بس يعني عايز أعرف آآ، آآ هل فيه حد تاني بيعيش مع والدك في البيت، والّا هو والدك بس اللي بتهتم بيه؟
آآ، أنا ووالدي بس اللي عايشين في البيت، اخواتي اتجوزوا، وما فيش حد معانا في البيت، أنا وهو بس.
آه، يعني ما فيش حد مثلًا بيساعدك اللي هو يقدر إن هو آآ، ي ي يت يشيل عنك الهمّ ده شوية، لأ، أنت الوحيد اللي بتبقى متكفِّل بكل حاجة.
خالص. لا لا لا لأ ما فيش، آه آه أنا ال أنا المسؤولية كلها عليَّا، أنا اللي ب بادّي له الدوا، أنا باجيب طلبات البيت، أنا ال أنا اللي باصرف على البيت، أنا ال ال اللي شايل مسؤولية كبيرة أوي عليَّا، وده برضه عمَل خِلاف ما بيني ومابين اخواتي بصراحة، يعني اخواتي برضه متخانق معاهم، مُختلف معاهم، لأنه كل واحد سايب الموضوع عليَّا، أنا صعبان عليَّا آآ أبقى سايب والدي كده، وبرضه صعبان عليَّا نفسي إن أنا مش عارف أوازن مش عارف آآ يعني مش عارف أت أتفوَّق في شغلي، وفي نفس الوقت موضوع المسؤولية ده مكتِّفني شوية.
إمم، إمم. آه. طبعًا آه. طبعًا، المسؤولية كبيرة يعني فعلًا، وقد إيه هي بتحتاج حد يعني فعلًا يكون آآ، يعني بيحس وعنده وعنده آآ، يعني مشاعر بِحتّة إن هو ياخد باله من شخص تاني، ويقدر ي ي يعني يلبّي طلبات ال أو اكتفاءاته ال سواء الماديّة أو الصحيّة أو حتى النفسيّة آآ، بس خليني أعرف يعني هل آآ آآ، أو يعني كام ساعة في الأسبوع إن أنت بتقعدها مثلًا عشان تساعدهم في تساعد يعني آآ، أبوك فيها أو أو بتخصَّص يعني وقت قد إيه إن أنت تبقى قاعد معاه، وتدّي له الدعم الكافي؟
بُصّ، هو أنا أنا شُغلي بيبدأ الساعة 09:00، وباخلَّص 17:00، على بال ما باروح مواصلات وكده، باوصل البيت على الساعة 18:00 من الساعة 18:00 أنا باقعد بقى يعني إيه، آآ، باقعد بقى أشوف الأكل بقى، ال الغسيل، آآ باقعد معاه، باحكي باحكي، هو برضه مخنوق، هو آآ، يعني صحاب والدي كلُّهم متوفيين، فهم مالوش حد دلوقتي في الدنيا غيري، و والموضوع ده برضه عايز أقول لك إن هو حاطط عليَّا مسؤوليّة كبيرة أوي، أنا يعني نفسي يبقى هو مُعزَّز في البيت، مش مش اللي هو واحد بس اللي شايل مسؤوليته، آآ آآ، يعني عارف صعبان عليَّا صعبان عليَّا، أنا يعني باقعد معاه تقريبًا في اليوم 3 ساعات، 4 ساعات في اليوم، باشوف طلباته، وب باعملُّ له اللي هوعايزُه، نفسه يشرب في حاجة، نفسه ياكُل حاجة، المسؤوليّة دي كبيرة أوي عليَّا بصراحة، و و ومخليّاني مقصَّر في شغلي.
آه. آه آه، طبعًا، امم. آه قد إيه ممكن تكون فعلًا بتأثَّر بالسَّلب في في م يعني حياتك المهنيّة، وممكن تكون بتاخد من وقتك كتير أوي، وقد إيه يعني فعلًا أنتَ بتخصص وقت بالليل كلُّه بحيث إن أنت بتشوف إيه الطلبات اللي محتاجها من شُرب، من أكل، من حاجات صحية، آآ فدي حاجة فعلًا بتكون آآ محتاجة يعني آآ، مواظبة، ومحتاجة آآ، تكون فاهم في الرعاية إن أنت تقدر ت تبقى م يعني مكفِّيه ذاتيًا، آآ بس خلّيني أ أعرف برضه آآ يعني هل آآ، طبيعة شُغلَك بتكون عاملة إزاي يعني أنت مثلًا الصُبح بتقضّيه في الشغل، وساعات بتكلِّمه أو هو بيكلِّمك، وبتقدر إن أنتم تتواصلوا مع بعض عشان تطَّمن عليه وكده، بتكون ال الشغل مثلًا يعني هل أنت شغَّال في الشركة دي بقى لك كتير؟ هل أنت شغَّال مثلًا، يعني شغل ليك أنت، أنت ال أنت المدير، والَّا مثلًا أنت شغَّال في شركة عند حد؟
أنا أنا شغال موظّف حسابات في شركة، تمام آآ، شغّال بانزِل آآ 5 أيام في الأسبوع آآ، ب بقى دلوقتي في النظام اللي هو ال ال الهجين، اللي هو يعني آآ 3 أيام في الشركة ويومين في البيت، بس أنا كنت على فكرة، كنت فرحان أوي بالنظام ده، قُلت أنا أخيرًا هاقعُد في البيت مع والدي وأشوف اللي هو الطلبات اللي هو عايزها وبرضه هاشتغل، ولكن لقيت إن الموضوع أصعب بكتير، أنا مش عارف أقعُد في البيت، ألاقي والدي بينادي عليَّ كل شويّة، إعمِل لي كوباية شاي، إعمِل لي مش عارف إيه، آمم إدّيني الدوا، هو يعني ما بيقدَرش يتحرّك يعني، أ عايز أخش الحمّام، يعني <tsk> مسؤولية، طول الوقت مسؤولية، فأنا في البيت كنت برضه بابقى إيه، مش عارف أوازن ما بين شُغلي، أبقى في إجتماع مثلًا وألاقيه بينادي عليَّ ،أبقى متوتَّر جدًا وخايف لو مثلًا في شغّال أي حاجة أو م عليَّ موعِد مُعيّن، وهو قال لي مثلًا عايزك تعمل لي حاجة أو تشرب ت تجيب لي حاجة، ال ال المسؤولية دي يعني أنا بجَد مش عارف أعبّر لك قد إيه هي، يعني في تحدّي كبير أوي بالنسبة لي فيها.
آه، هي يعني فعلًا مسئولية كبيرة حتى في أيّام الأجازة، بتلاقي فعلًا قد إيه الموضوع بيكون أ صعب إن أنت تتواصل مع، يعني آآ، معاه و وفي نفس الوقت تتواصل برضه مع الشغل آآ وتحافظ على التواصُل ما بينه وما بين الشغل، بحيث إن ما فيش حاجة تيجي على حاجة تانية، ف فعلًا الموضوع بيكون مش سهل خالص أو مش مش مش بالبساطة ال ال ال يعني اللي ممكن يكون الناس فاكراها. بس هل طب في حد يعني أنت شايف إن هو ممكن يقدَر يساعدك في الموضوع ده أو ناس مثلًا تقدَر إن هو تشاركك في الرعاية دي والّا، حتى لو كانوا أصدقائك يعني مش لازم يكونوا من أهلك أو حاجة والّا الموضوع برضه يعني صعب، و وفعلًا ما فيش غيرك أنت بس ال تقدَر أنت تساعد آآ يعني الشخص ده؟
آآ، والله بُص، هو أنا يعني مش عارف بصراحة أنا ب باخاف باخاف، أنا باسمع قِصص كتير أوي كده عن إن أنا إدّيت أي حد من صحابي المسؤولية دي وكده، <tsk> باحس إن ما فيش حد هيهتم بالحاجة غير صاحب الحاجة دي، أنت فاهم إزّاي؟ يعني باخاف من ال التقصير في الحاجات اللي زي كده.
آه، يعني فعلًا الموضوع ممكن يكون مُخيف وممكن ما يبقاش سهل، يعني إن إن الموضوع يبقى بالبساطة دي يعني، آآ أو يبقى بالإمكانيّة اللي هو أنت ممكن تجيب حد ويساعدك، لأ، الموضوع م ما بيكونش طبعًا لما بتكون أنت يعني ال بتبقى مسؤول عن الرعاية، بيكون الموضوع مختلِف عن إن حد تاني هو اللي يكون آآ واخِد بالُه من الرعاية أو هو اللي بيعتني ب ب بأبوك يعني. بس، عشان كده أنت محتاج، يعني اللي هو إيه، تحُط أ زي جدول تقسِّم فيه المهام اليوميّة بتاعتك والأولويات، يعني مثلًا أ في الأيام اللي أنت بتقول أنت قاعد فيها في البيت، أنت تبقى عارف إن مثلًا ف من الساعة كذا لكذا أنت آآ في ال في الوقت ده، أنت مثلًا بت ف ف في إجتماع وبتشتغل وما تعرفش إن أنت تعمل أي طلبات ل لأبوك يعني في الوقت ده. فمثلًا ممكن تشوف كل الطلبات اللي هو ممكن يكون محتاجها في الوقت ده وتسأله عليها وتجيبها له أو تحضَّرها له بحيث إن هي تكون جنبُه، لو هو مثلًا عايز َمَيّة، عايز أكْل، عايز أي حاجة أنت تقدَر أنت تقدَر تعملها له من قبليها، بحيث إن هو أ يبقى الحاجة جاهزة ما ي ما يحتاجكش في وقتها، وساعتها أنت هتقدَر أ تشتغل براحتك وفي نفس الوقت تبقى بتأدّي الرعاية بتاعتك بطريقة أ يعني مُنظّمة بحيث إن أنت لمّا تخلّص الإجتماع تبتدي بقى تشوف إيه تاني الطلبات اللي هو ممكن يكون محتاجها، فيبقى الموضوع منظَّم، يبقى في جدول، يبقى فيه عدد ساعات معيّنة أنت أنت أنت مثلًا بتشتغل فيها وعدد ساعات معيّنة أنت بتاخد بالك فيها من من أبوك. فالموضوع هيكون آآ يعني أ آآ ليه وقت وليه حساب، ما يبقاش اللي هو وقت ما حد يطلُب حاجة، لأ أنت تعملها، لأ أنت تكون متّفق معاه من قبليها. هل فكّرت مثلًا إن أنت تتكلّم معاه في الموضوع ده؟
تمام. إمم. آه. إمم. صح. مفتوح كده. إمم. بصراحة، ما فكرتش في كده يعني، أنا يعني ماشي اليوم بيومُه بصراحة، مش مش منظَّم كل حاجة، دايمًا باقول له: "لو محتاج أي حاجة، قل لي." لكن إن أنا أجيب له الحاجة لحد عنده وأقول له ال اللي تحتاجُه منها خدُه يعني، بصراحة ما جرّبتش في كده، يعني تصدَّق فعلًا يعني أنا لو نظَّمت الفكرة شوية، هالاقي إن الموضوع برضه أبسط بكتير. فكرة حلوة أوي يعني فعلًا إن أنا أبقى مرتِّب كل حاجة وأعمل جدول وأشوف إيه اللي مطلوب مني، وإيه اللي مش مطلوب مني وهكذا، و بس فعلًا هيساعدني الموضوع ده.
امم. أو ما تستنّاش إن هو يطلب منك، أنت ممكن أنت تبادر وتجيب لُه كل حاجة هو م ممكن يكون محتاجها لفترة مثلًا الساعتين الجايين أو ال3 ساعات الجايين، بحيث إن أنت لمَّا تخش تشتغل ما يبقاش في ضغط عليك إن أنت شاغل بالك بقى آآ، بممكن الحاجات اللي هو يحتاجها، ممكن يطلب منك حاجة، لأ، أنت تبقى ك يعني أ بالفعل جايب لُه كل الحاجات اللي هو ممكن يكون بيحتاجها الفترة ال اللي أنت بتسيبُه فيها دي، و وفي نفس الوقت برضه آآ، يعني تقدر إن أنت مثلًا تتِّفق مع صاحب الشغل أو آآ، تقول لهم مثلًا في الشغل على ظروفك، وأكيد هم هيكونوا يعني متقدّرين حاجة زي كده، و وهيبقوا فاهمين إن مثلًا إن أنت آآ، مُضطّر إن أنت ب أو أنت قاعد مع أبوك، فأنت بت بتبقى عايز إن أنت ت ت ترعاه أو ت تلبّي لُه كل الطلبات اللي هو محتاجها، ف فتقدر مثلًا لو في أي اجتماع أو حاجة وأنت عايز إن أنت يعني تستأذن مثلًا منه آآ، بدري، عايز تستأذن في نُصُّه بحيث إن أنت تروح تعمل حاجة في البيت ضرورية وترجع آآ، آآ، آآ، أظُن لو أنت طلبت منهم أو استأذنت أو عرَّفتهم ظروفك وعملت تواصل مع صاحب العمل بطريقة آآ، يعني ممكن تكون مقنعة آآ، ويكون في م مرونة في ساعات العمل، آآ، ولو في مثلًا يدّيك أجازات بحيث إن أنت يعني ت تقدر أنت تبقى عندك وقت أكتر تقعده مع في الرعاية مع أبوك وكده، فده هيكون آآ، يعني شيء أفضل ليك يعني.
امم، أيوه. امم. والله تصدَّق برضه فكرة حلوة وي وب برضه على الفكرة لأن ال ال ال الشغل مش بعيد عن ال عن البيت برضه، يعني بجد فكرة حلوة برضه، ولإن أنا يعني برضه صاحبي يبقى مدير الشركة، فأنا ممكن فعلًا أتك أتكلّم معاه من باب اللي هو إيه، الصداقة وكده، وهو يعرف والدي جدًا على فكرة وبيحبُّه جدًا يعني، آآ بس هي الفكرة كانت في الإحراج، آه، ما هي الفكرة كانت في الأحراج الأوّ امم.
آه. حلو أوي. امم. آه ومن حقك. من من ح لأ، هو الموضوع يعني بالإقناع وبال بالأسباب المنطقيّة، ب ب ب بيأدّي يعني إن إن أ إن ال الطلَب ده يتقبِل أو الطلَب ده يبقى منظور فيه, أو يبقى ع م عارفين على الأقل الظروف اللي أنت بتمُرّ بيها، ومن حقّك عامةً على فكرة إن أنت تطلُب إستراحة، يعني مش عيب إن أنت تقول أنا ز أنا تعِبت من الإستراحة، يعني تعِبت قصدي من الرعاية اللي أنا ب ب واخِد بالي منها أ دي بقى لي سنين، ممكن آآ لمّا قُلت إن أنت اتخانقت مع إخواتك أو إن أنت قُلت لهم يعني آآ، إن مش هينفَع اللي هُم بيعملوه ده، أ ده ده من حقّك جدًا، يعني من حقّك إن أنت تطلُب فعلًا أ أ يعني إن هُم يتدخّلوا وإن هُم يبقى في رعاية بديلة، آآ لمّا تحتاج لمّا تحتاج حاجة زي كده ما يبقاش ال ال ال المسؤوليّات كُلّها عليك، ما يبقاش الإعتماد كُلّه عليك، لأ أنت من حقّك إن أنت يعني تشوف أ باقي إخواتك، وباقي الناس اللي ممكن ياخدوا رعاية زي كده، يبقى آآ، ب ب يعني ب بيِستخدموا الرعاية دي أو يبقوا موجودين عند الحاجة يعني.
صح. اهم. صح. فعلًا، فيعني برضه أنا ممكن أعمل كده فعلًا. قفِّلت معاهم الموضوع ولكن فعلًا ممكن أتكلّم معاهم ونشوف ال ونشوف حل وسَط بصراحة يعني، بجد أنت يعني، أنت بسَّطت لي الموضوع أوي وحسّستني الموضوع فعلًا، آآ يعني بسيط ومش محتاج القلق ده كُلّه بصراحة، أنا بجد يعني م متشكِّر جدًا، جدًا ليك. بصراحة أنت ريّحتني أوي.
العفو، أنا دايمًا هنا موجود عشان أسمَعك.